ああ。うん。ありましたね。ま、何がほんとかってやっぱりその、部外者からは分からないですし、一生懸命ドキュメンタリー見たりね、当時したんですけど、それもやっぱり制作者の意図が入っていて、とにかくその、後にやっぱ、あの本人、マイケルジャクソン側が、あの抗議したりとかっていう番組があったので
見てて。 うーん。 そうですね。 はい。 そうですね。 うん。 ああ。うんうん。
まあ、うん。何が本当かは仰る通りに分からないなって私も思っては、い
うーん。ほうなんですね。それではですね、最後に、この曲だけはぜひ聴いて欲しいというおすすめの1曲教えてもらえますか？
はい。 1曲ですか？ああ。<laughs> それほど。
いっきょくです。もしくはアルバムでも大丈夫です。<laughs>
うわあ、すごく
はい。お勧め。これだけは聴いて欲しいっていうきょ
あ、いっきょく へえ、なんか選ぶの相当難しいな。<laughs> そこ <laughs> ええ、なんだろ。 アルバムでも大丈夫
<laughs> 大丈夫す。ではアルバムでもだいよこのアルバムはもうベストっていう。
それもね、なんかタイミングによって変わるんですけど。
ああ、うんうんうん。
そうですね。まあでも、一番新しいディスイズイットっていうやつは、あの、おすすめですね。やはりこう亡くなってからディスイズイットですね。こう亡くなってからなので、こう広く皆さんに受け入れやすい曲だったりはしますので、な多分好きなんじゃないかなって、どなたも好きなんじゃないかなと思って。
はい。 ディスイズイット、うん。 うん。 はい。 うん。 ああ。 うん。じゃアルバムではなく、1曲。
アルバムですね。アルバムの名前でもあるし、歌の名前でもあります、それが。はい、楽曲 はい。
アルバムで。 うん。ああ、そうなんですね。分かりました。今日はとっても楽しかったです。ありがとうございました。
こちらこそ。楽しかったです。ありがとうございました。はい、失礼します。
はい、失礼します。